Anladım. Eee, şimdi şeyi merak ettim; sen birini böyle, işte, ne denir? Senden hatta daha iri cüsseli biri olursa seni mutlu ettiğini de söylemiştin. Birini devirdiğinde, eee, düşürdüğünde ya da, aaa, çok mutlu olduğunu söylemiştin. Eee, peki bir başkası aynı şekilde seni düşürdüğünde yaşadığın şey ne? Bir de bu duygularını anlatır mısın? Merak ettim. <chuckles>
Evet. Kesinlikle. Evet. <chuckles> Tabii, tabii. Yani, eee, tabii ki, hani, şey gibi biraz, emm, eğer he o salondaki, işte, o sporu yaptığın herkesten sen iyiysen çok da gelişemezsin zaten. O yüzden mesela ben de kendi, eee, şeyimdeki, işte, savunmamdaki hataları da görmüş oluyorum aslında biraz.
Evet. Hı hı. Tabii. Çok doğru.
O yüzden, hani, bir açıdan da seviniyorum. Evet, yani, "Burada demek ki bir eksiğim vardı, bir sonrakinde şunu yapmalıyım." falan diye. O yüzden aslında, eee, beni de ileri götüren şeylerin biraz da, işte, benim hatalarımı gösterebilecek yetenekteki insanlarla beraber antrenman yapmam olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Hı hı. Hıı. I hı. Anladı Hı hı. Yani, bunu bir kazanç olarak görüp, eee, sonuçta düştükçe düşmemeyi öğrenmek, eee, diye de bir şey var. Bu hayatın aslında her alanında insanlar için o geçerli bir şey. Eee
Kesinlikle öyle. Evet. Evet. Bir de bu Jiu Jitsu'da biraz da şey böyle her şey teknik. İşte, insan anatomisi vs. şey gibi, böyle, satranç oynar gibi dövüşüyoruz aslında. Ya, o elini oraya koyduysan sen, işte, şuraya koy falan gibi, eee, böyle hamleler ve, işte, biraz da zekâ üzerine kurulu bir oyun olduğu için, eee, sürekli, hani, geliştirecek yer var.
Hıı. Anladım. Öyle mi? Hıı. Hı hı, anladım.